Ya, bunlar da anladığım kadarıyla biraz senin için tecrübe oluyor. Mesela bu tatilden edindiğin tecrübe olarak, işte, konaklama deneyimi ya da uçuş deneyimi edinmişsin. Her tatil senin için bir deneyim oluyor diyebilir miyiz?
Hı hı. Evet. E, kesinlikle öyle. Eee, ya, bu tatilin dışında da aslında yapmış olduğumuz kısa tatiller var eşimle beraber. İşte, ka Türkiye'de mesela Kapadokya'ya gitmişliğimiz var. Eee, birkaç Türkiye'deki şehirdeki otellere gitmişliğimiz de var ama, emm, ya hiçbiri bu denli etkilemedi bizi çünkü, eee, bu Las Palmas'ın şöyle de bir özelliği var gittiğimiz yerlerde, bu adada, ooo, "Pico de las Nieves" dedim. Adanın en tepe noktası var. Mesela orası ayrı bir tecrübe. Dunes diye bir yer var. İşte, ismi, "Dunas de Maspalomas" olarak geçiyor İspanyolcada. İii, çöl. Bildiğin adada hem çöl var, inanılmaz masmavi turkuaz sahilleri var. Bir yanında çölleri var, bir yanında, eee, Mirador del del Bal Balcón diye bir yeri var. O da bir balkon yapmışlar camdan. Rakım yine inanılmaz yüksek, okyanusa bakıyorsun, aşağı kayalıklar var, cam yani. Çıkıp o balkondan mükemmel bir görsel şölen, yani, ada ı şey taşıyor, böyle, atraksiyon noktaları taşıyor. Kesinlikle büyülendik, yani.
Hı hı. Hımm, süper. Hı hı. Nasıl? Ha ha. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Of, harika. İnanılmaz! <chuckles> Büyüleyici resmen, kesinlikle. Valla harika bir anı olmuş senin için. Yani, sizin için yıllar sonra bile anlatabileceğiniz harika bir Kanarya Adaları tecrübesi olmuş. Umarım daha yenilerine gidersiniz. Çok keyifliydi.
Evet. Evet. Teşekkürler. Yani, kesinlikle 70 yaşına geldiğimizde eşimle bu tatili konuşacağız. Evet, <chuckles> unutmayacağız.
Anlatabileceksiniz. Valla çok keyifliydi. İ daha da nicelerine olur umarım böyle tatilleriniz. Çok güzeldi. Görüşürüz yine. Kendine iyi bak.
Teşekkürler, teşekkürler. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.